Ờ, lúc đó mình ở Mỹ á. Ừm, mà nó nói chung nó xa thành phố.
Ờ, ở Mỹ hả? Ở Mỹ ở chợ Châu Á cũng xa, đúng hông? Mà mà ở Mỹ thì phải đi ô tô á, chứ mình thấy ở Mỹ ít ai đi tàu, đi xe buýt lắm, ờ, ờ, đi ô tô, à.
Ừm, ừm. Ừm, đúng, đúng. Ờ, cũng cũng có, mà thành phố lớn nhưng mà lúc đó là mình ở thành phố xa á, không có những cái phương tiện công cộng, thì lâu lâu mới có, kiểu như, bạn bè nó rảnh nó chở mình đi. Thì mình mua về á, mà ha, chỉ mình chỉ đồ ăn Việt Nam là có nước mắm, đúng hông? Cái xong mình nấu mình chan nước mắm vô, là cái xong cái bà chủ nhà bả la lên: "Trời ơi! Mày nấu cái gì vậy?" Bà mở hết cửa sổ luôn, bả làm gì ghê lắm bạn. Rồi á hả, con bả kêu "Mày ăn đồ, ờ, người ngoài hành tinh hả" này nọ, cái xong mình hết dám luôn, hết dám nấu luôn. Ừm. Ờ, thái quá, ừm. Đúng rồi, mình cảm thấy, ơ
À, ờ. Ừm, ừm, ừm. Mua nhiều, ờ. Ờ, nước mắm. <laughs> À! Ờ, ghê vậy. Phản ứng hơi thái quá nhỉ, cái gì mà nói người ta mà ăn đồ người hành ngoài hành tinh gì, chỉ là nước mắm thôi mà, may là bả chưa chưa bả chưa hửi mùi sầu riêng đấy, ôi giời ơi! <laughs> Cho bả ăn sầu riêng đi chắc bả lên mây luôn á, chừng đó đ đừng nói ra khỏi ngành, à, ngoài hành tinh. <laughs>
<chuckles> Ừ. <chuckles> Nhưng mà, kiểu, cũng thái quá, <chuckles> đúng rồi. <chuckles> Bình thường mình chả bao giờ mà mình nấu ăn hết, mà lúc đó thèm quá rồi mà được đi nữa, cái xong mình cũng mua về mình thử nấu, cái xong bả nói câu, cái xong không bao giờ mình muốn nấu nữa luôn. <chuckles>
Ờ. Ờ. Ủa, mà lúc đó mình nấu món gì, mình ơ, mà cần nước mắm vậy? Lúc đó nấu món gì?
Lúc đó mình làm cơm chiên cơm chiên trứng thôi, đơn giản thôi, rồi nước mắm, rồi bắp này nọ ừm, ừm, đó, mà bả về bả làm thấy ghê luôn.
À, cơm chiên trứng, ờ. Ờ, vậy là chịu bả bả chưa bả chòn chưa ăn cơm cơm chiên cá mặn, cơm chiên cá mặn cái vị nước mắm nó còn đậm đà hơn nữa. <chuckles> Trời ơi
Ừ. Ừm, ừm. Ý là mình nghe thì mình nghe nó thơm, nhưng mà bả chửi, cái xong là bị chán luôn, chứ hông nấu luôn.
Ừ, đúng rồi, bà chủ đó người nước ngoài hả? Chủ đó người nước ngoài hả?
Đúng rồi, bả là người gốc Mỹ luôn á, mà mình thấy có vẻ hơi phân biệt chủng tộc, ừm, kiểu như, bả nuôi du học sinh chỉ vì tiền á bạn.
À. Ờ.